Bạn ơi, bạn có thể chia sẻ với mình một chút về các cái thói quen buổi sáng hằng ngày của bạn được không? Ví dụ như, kiểu, nó thường bắt đầu như thế nào này, đấy, đấy, kiểu vậy. Ừ. <chuckles>
Ừ. À. Ừm. <laughs> Thật thật ra là buổi sáng với mình ấy, nó là như, kiểu, một cái nghi lễ luôn ấy. Là, kiểu, ngày nào ấy là mình cũng sẽ lặp đi lặp lại một số những cái thói quen nhất định, để đảm bảo được cái việc đấy là mình bắt đầu một cái ngày nó đúng và nó đầy năng lượng ấy bạn. Thì cái ngày hôm đấy của mình nó mới có thể tốt được.
Ừm, dữ ha! Ồ. Ô kê, ô kê. Tức là giống như cái, kiểu, bạn, ờ, buổi sáng với bạn là một, ừ, ừ, cái gì đấy nó hết sức là quan trọng, đúng không? Bởi vì nó khởi đầu một ngày mới. Ồ, <laughs> thế thì thường nhá, với những cái buổi sáng mà bạn cho nó là một cái gì đấy nó như một cái nghi lễ rồi, thì thường bạn sẽ bắt đầu với những cái bước ra làm sao này? Khoảng mấy giờ thức dậy này? Rồi thức dậy thì sẽ làm gì đầu tiên? Kiểu, kiểu vậy. Đấy. Mình rất là tò mò.
<laughs> Ừm, chính xác luôn. Ừm. Ồ. <laughs> Ừm, thì nói chung là với mình thì, à, mình sẽ luôn luôn đặt báo thức và thức dậy vào lúc khoảng tầm 8:00 kém 15 đó. Bởi vì là cái công việc của mình ấy, thì là mình làm việc ở nhà và cái công việc thì là bắt đầu từ lúc 9:00 nhưng mà mình sẽ dậy khá là sớm để mình có thể chuẩn bị mọi thứ một cách gọi là chỉn chu trước khi mà mình bước vào cái thời gian làm việc á. Đấy, thì, ừ, cái việc đầu tiên mà mình sẽ làm khi thức dậy đấy là mình sẽ với tay sang bên cạnh và mình tắt cái chung báo thức đi. Đấy, đấy là cái đầu tiên là phải làm. Ơ, ừ, và đang ờ, đúng rồi, chính xác, chính xác. Đấy, xong rồi, kiểu, đang cầm cái điện thoại trên tay một cái, đúng không? Là phải ngồi dậy ngay lập tức để tránh cho cái việc đấy là tắt tắt chuông báo thức xong lại nằm ngủ tiếp. Đấy, bởi vì là nếu mà mình không ngồi dậy là kiểu gì mình cũng sẽ rơi vào cái giấc ngủ một lần nữa đấy bạn ạ.
Ừm. Ờ. Rồi. <laughs> Ô kê, ô kê. Kiểu, như là một cái hành động, ừm, ừm, rất là bản năng rồi, đúng không? Phản xạ có điều kiện rồi. <laughs> Ô kê. Ừm, rồi. Ừ, ừ, công nhận nha. Giống như cái, kiểu, là, <laughs> hoặc là đi hoặc là hoặc là ngủ đấy, đúng không? Nên, kiểu, phải phải phải bước ra được khỏi giường, phải không? Thế thì bật dậy cái. Ừm.
<laughs> Ừ, đúng rồi. Chính xác. Ừ, thì cũng chưa chưa có, gọi là, bước ra khỏi giường ngay đâu. Mà cái tiếp theo đấy là mình đang cầm cái điện thoại trên tay thì mình sẽ thử kiểm tra một chút, xem xem là trong cái lúc mà mình ngủ thì có cái thông báo nào nó quan trọng hay không, có cái email nào mà nó quan trọng không, hay là có cái tin nhắn nào từ người thân của mình không chẳng hạn. Đấy, thì đấy sẽ là cái bước thứ hai của mình. Và sau đấy thì mình sẽ ngồi ở trên giường và mình hít thở mình vươn vai một chút, sau đấy thì mình mới bước xuống giường bạn ạ.
À! Rồi, rồi. Ừ, ừm. Ô kê. Ừm. À, rồi, rồi, mình hiểu rồi. Giống như cái kiểu thực ra là dùng điện thoại để check cái các cái thông báo rồi các thứ nó cũng làm cho mắt bạn phải tỉnh thôi, đúng hông? Tuy là chưa ra khỏi giường nhưng mà sẽ không ngủ lại đâu. Ô kê, hợp lý nè. Ừm, ừm.
Ừm. <laughs> Đúng rồi. Ừm. Ừm, rồi chính xác. Xong rồi, kiểu, à, nói chung là vươn vai, vặn người một tí ở trên giường thì nó sẽ khiến cho các cái khớp xương của mình nó được hoạt động một tí ấy. Bởi vì ngay sau khi mà tỉnh dậy xong, xong rồi ngồi dậy luôn thì có thể là các cái khớp nó đang cứng ấy. Thì lúc đấy là cơ thể cũng chưa cảm thấy thoải mái lắm, thì đấy chịu khó là, ờ, nằm ở trên giường, xong rồi vặn, vặn, vặn, vặn các thứ, đấy, xong rồi hít thở, hít thở một tí thì sau đấy khi mà bước xuống giường thì mình sẽ cảm thấy tốt hơn.
Ừm, ừm. Ừ. Ừm. Ừm, rồi. Kiểu như là, giữ một cái trạng thái là tỉnh táo trước khi bước ra khỏi giường, đúng không? Vặn vẹo các thứ để cho cơ nó hoạt động, rồi khớp nó hoạt động thì bắt đầu là đẩy ô xy lên não với các thứ là tỉnh hơn. Rồi. Thế sau khi mà xuống giường thì sẽ làm các cái công tác vệ sinh cá nhân hay là làm gì ta? Đấy, các bước như thế nào?
Ừm, chính xác. <chuckles> Ừm, đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ừ, đúng rồi. Nói chung là sau khi mà xuống giường xong một cái thì là mình sẽ đi mình đánh răng rửa mặt luôn. Bởi vì vì mình thì mình rất là khó chịu cái cảm giác mà, kiểu, khi mà buổi sáng thức dậy xong rồi mặt nó cứ dính dính, xong rồi miệng nó cảm giác nó chưa được sạch ấy. Đấy, thì ừm, đấy khi mà mình đánh răng rửa mặt xong, mình vệ sinh cá nhân xong một cái là mình cảm giác như kiểu là mình được sống lại ấy bạn. Đúng kiểu là cái cảm giác là lúc đấy mới gọi là thực sự là thức dậy luôn ấy.
Ừm. Công nhận. Công nhận, công nhận. Ừm. <laughs> Ừ, ừ, giống như cái kiểu sau khi ngủ một thời gian là bắt đầu là cơ thể nó tiết ra, rồi dầu diếc nơi mặt miết các thứ đấy, nên nó sẽ dính dính. Đấy, điển hình da dầu rồi. <laughs> Ừm.
Ừm. Ừ. Ôi trời ơi! <laughs> Ừm, ừm, đó, đó, đó. Thế nên là sáng dậy mà không rửa mặt ngay lập tức thì cảm thấy rất là khó chịu luôn, kiểu, cảm giác là nó nó nó cứ chưa bước ra khỏi cái cảm giác, gọi là, ngủ ấy bạn. Đấy, thì khi mà mình dậy mình đánh răng rửa mặt xong, mình vệ sinh cá nhân xong một cái là đến lúc đấy mới là cái gi cái giây phút chính thức là bắt đầu ngày mới của mình.
Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi. Rồi, xế tức là sau khi mà rửa mặt với các thứ xong xuôi rồi, thì bạn sẽ bắt đầu ngày mới. Thì bạn cái thời gian bạn ăn sáng hay là có dùng cà phê sáng các thứ để giúp cho tỉnh táo trước khi vào giờ làm không? Hay có cái hoạt động gì khác khác nữa không? Ừ.
Ừm. Ừm. À, có nha. Ờ, đấy, thì sau khi mà mình vệ sinh cá nhân xong thì cái bước tiếp theo đấy là mình sẽ ăn sáng, mà mình sẽ ăn sáng nhẹ nhàng. Thường thường á là khoảng tầm 90 thời gian là mình sẽ ăn những cái món ăn sáng mà mình tự nấu ở nhà, chứ mình sẽ không có ra ngoài và mình ăn ngoài đâu.
Ừm. Ồ. Ừm, vì thực ra là cái thời gian từ cái lúc 8:15 đến lúc mà bạn vào làm thì nó cũng không quá dài để mà cho phép ra ngoài ăn sáng, đúng không?
Ừm. Ừm, chính xác, chính xác. Thì thường là mình sẽ nấu những cái mà nó đơn giản thôi. Ví dụ như, kiểu là, mình nướng một cái lát bánh mì xong rồi mình ăn với cả một cái quả trứng ốp, xong rồi rắc thêm một chút chà bông, đấy để tạo cái mùi vị cho nó. Đấy thì cũng rất là đơn giản này. Hoặc là có hôm nào mà mình cầu kỳ hơn một chút, thì là mình sẽ nấu một cái nồi cháo yến mạch. Đó, mình cho một chút yến mạch, xong rồi mình cho một chút thịt, rồi rau các thứ mà có sẵn ở trong tủ lạnh và mình nấu lên. Thì đấy cũng là một cái cách ừ, đấy để gọi là có một cái bữa sáng nó lành mạnh mà nó lại nhanh. Đấy nó cung cấp đầu đầy đủ năng lượng cho mình để mình chuẩn bị cho những cái bước khác.
Ờ. Đấy. Ừm. Ừ. Ừm. Ừm. Ờ cái Ờ. Công nhận, công nhận, đấy, ừm. Ừ, nên là mình đang bảo là cái phong cách ăn sáng của bạn nó cũng hơi có cái gì đấy hơi hướng là tây tây một tí, đúng không? Tức là không phải là, kiểu, bún phở, ờ, cháo, há, cháo há, gạo như của mình các thứ, nhưng mà là, kiểu, bánh mì, rồi ừ.
<laughs> <laughs> Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi, bởi vì là mì cũng đang sống ở nước ngoài ấy, nên là những cái món của ừ, những cái món ăn sáng Việt Nam thì nó không có sẵn ở xung quanh mình, chứ mình mà ở Việt Nam thì mình lại chạy ra ngay đầu ngõ mình đá một bát phở, chứ không có chuyện là mì ở nhà xong mình ăn uống lành mạnh đâu bạn ạ. <laughs>
À, rồi. Ừm, ừm. Đúng, đúng. <laughs> Ừ, thảo nào, đúng không? Ở Việt Nam thì cái việc mà ăn sáng nó có quá nhiều lựa chọn, đấy, chỉ có điều là hơi mất thời gian đi ra ngoài một tí thôi. Đấy, thế còn thế còn bạn có cái thói quen như kiểu là, nghe nhạc hoặc nghe một cái gì đấy nhẹ nhàng vào buổi sáng không? Để làm một cái, kiểu như là, kích thích cho cái tinh thần rồi cái thần cái ờ, tinh thần nó thoải mái các thứ không?
<laughs> Ừm, chính xác luôn! Ừm. À. Ừm, ờ, thật ra thì là sau khi mà mình ăn sáng xong thì cái bước tiếp theo đấy là mình sẽ uống cà phê. Đó, và trong cái lúc mà pha cà phê thì mình cũng hay có cái thói quen đấy là mình sẽ lên YouTube và mình tìm một cái video nào đấy mà hay ho để mình ngồi à, mình mình vừa làm cà phê mình vừa nghe ấy. Ờ, thì mình có một cái thói quen khá xấu ở thời điểm hiện tại đấy là mình đang rất là thích nghe mấy cái chuyện của Trung Quốc ấy bạn, mấy cái chuyện ngắn.
Ừm. Ừm. Thế thế sao lại lại cho là xấu, ta? Đâu có hẳn là xấu đâu, vì sao bạn lại nghĩ rằng đấy là một cái thói quen xấu nè? Vì, ờ, nghe cái gì đấy cũng tốt mà?
<laughs> Tại vì tại vì mấy cái chuyện đấy thì mấy cái chuyện đấy thì nó hơi vô nghĩa một tí ấy. Nó toàn mấy cái chuyện mà nội dung, kiểu, à, ngôn tình, trà xanh, báo thù trà xanh, trọng sinh, xong rồi, kiểu, <laughs> báo thù tra nam các thứ, nó hơi nó hơi nhảm nhí ấy, nó hơi nhảm nhí. Hồi xưa thì mình sẽ có cái thói quen đấy là mình nghe những cái, a, video mà nó chia sẻ một cái nội dung gì đấy nó bổ ích hơn, nó kiểu, à, thú vị hơn hay là nó bàn luận về các cái vấn đề xã hội nó đang nóng chẳng hạn, đấy, hay là những cái tin tức, tuy nhiên thì dạo gần đây thì lại lại bị chìm đắm trong cái việc là nghe mấy cái nội dung, mấy cái câu chuyện nó hơi nhảm nhí một tí, nhưng mà nó lại vui vui ấy. Đấy, thế nên là ừ, đấy, nói chung là cũng cũng gọi là giết thời gian.
Ừm. <laughs> Ừm. Ừ. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. <laughs> Ừ, nhưng mà bạn có thấy rằng là, kiểu, đôi khi chiều bản thân một chút vào buổi sáng như thế nó cũng làm cho cái tinh thần của bạn nó sảng khoái hơn chứ, nhỉ? Tại vì là cả ngày bận rộn rồi mà, còn lúc nào để mà xem, mà nghe những cái bạn cho là nhảm nhí nữa đâu? Nhảm nhí nó vẫn có giá trị mà, <laughs> giá trị mang lại niềm vui còn gì. <laughs>
Ừm. Ừ, đúng rồi. <laughs> Ờ, đấy. <laughs> Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, thì bạn nói thế thì tự nhiên là mình cũng đỡ cảm thấy là tội lỗi hơn khi mà, kiểu, mới sáng sớm này ra, cái đầu tiên nghe đã là, kiểu, ờ, trọng sinh, rồi vả mặt tra nam, rồi các thứ. Đấy. <laughs>
Ờ. <laughs> Ừ, kh không biết là bạn có đang nuôi thú cưng hay cái gì không? Kiểu như, mình thấy rất là nhiều bạn sẽ nuôi rồi thú cưng rồi chơi với thú cưng một tí à, không à?
À, mình không ừm. à, mình thì mình không có, mình không có nuôi thú cưng ở trong nhà, đấy, nên là cũng không có cái, gọi là, hoạt động buổi sáng hoặc là liên quan đến thú cưng, kiểu, ra ngửi mèo, ngửi chó một tí hay là ra nô đùa, nô đùa với thú cưng một tí ừ, chủ yếu đấy là mình sẽ pha xong cà phê, xong rồi cái mình sẽ uống cà phê, rồi mình sẽ sắp xếp để bắt đầu vào cái giờ làm của mình thôi.
Ừ. Ừm, ừm, đúng rồi. <laughs> Ừm, cũng nói thật là, ờ, nghe chừng đấy hoạt động, nhưng mà là cũng là một cái buổi sáng khá là nhẹ nhàng, gọi là, thư giãn ấy chứ, đúng không? Nó không bị vội vàng ấy ờ, đấy. Thế
<laughs> Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ờ, thì nói chung là mình cũng, gọi là, đảm bảo là mình dậy khá là sớm ấy so với cả cái giờ làm của mình để mình có thời gian mình chuẩn bị những cái như thế. Ờ, đặc biệt đấy là mình cũng có một cái thói quen là khi mà mình vào làm thì mình cũng sẽ phải thay thay một cái bộ quần áo mà nó công sở, nó trang trọng một chút, mặc dù là mình làm là mình làm việc tại nhà nha, nhưng mà vẫn cố gắng là, ừ, có một cái gì đấy nó tách biệt cái cảm giác khi mà chưa đến giờ làm với cả khi mà đã vào giờ làm rồi ấy. Đó, thì để, gọi là, cân bằng tốt hơn. <laughs> Đó, đấy.
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, ừm. Ừm, cái này hay. <laughs> Ừ, cái này hay à nha! Nó cũng là một thể hiện được rằng cái việc mà bạn rất là nghiêm túc về các công công công việc của bạn mà, chứ đâu có nhất định là vì ở nhà mà muốn xuề xoà đâu, đúng không? Mà thích xuề xoà đâu, vẫn rất là trân trọng cái công việc đấy chứ, hay mà, mình thấy cái đấy khá là khá là, ừm, hay đấy. Thế còn cái, kiểu như là, ờ, có một cái âm thanh hoặc cái hình ảnh nào mà khiến cho bạn cảm giác như, cái kiểu như, ồ, đây là một thứ mà bạn chờ đợi để thức dậy vào mỗi buổi sáng không? Kiểu ừm.
Ừm. Ừm, chính xác. Ừm, đó. Ừm. Ờ, ừm, có nha, có nha. Tức là cái phòng của mình ấy, thì nó sẽ khi mà mở cửa sổ ra thì nó sẽ không nhìn ra được bầu trời đâu, cái, a, ờ, nó sẽ nhìn vào một cái, gọi là, cái hành lang của cái cái khu nhà mà mình đang sống, tuy nhiên thì là khi mà mình đi ra ngoài ban công ấy, mình đang ở một cái căn chung cư, thì là mình sẽ được nhìn thấy cái cảnh mà, kiểu, mặt trời nó mọc lên ấy. Nhà mình thì vừa đúng cái hướng mà, kiểu, có thể nhìn được mặt trời mọc luôn ừm, xong rồi lại còn nhìn ra một cái biển, xong rồi có cầu nữa. Thì đấy có lẽ là một trong những cái cảnh mà mình mong đợi nhất vào mỗi b mỗi buổi sáng ấy, kiểu, bước ra khỏi phòng một cái để, gọi là, đi vào bếp nấu ăn, rồi chuẩn bị các cái thứ khác, thì là sẽ nhìn thấy cái cảnh mà, ừ, buổi sáng nó đẹp như thế, mặt trời nó lên, có hôm thì nó lên cao, có hôm thì nó mới mọc thôi. Đấy, <laughs> nói chung rất là đẹp.
Ờ. Ừm. Ừm. Rồi. Ghê! Đỉnh phết đấy, nhỉ? Ừm. Ừm. Rồi. Ừm. Công nhận, công nhận. <laughs> Nói chung là cái ánh sáng buổi sáng nó sẽ làm cho con người ta cảm giác như là một cái ánh sáng của cái nguồn năng lượng rất là mới, phải không? Cho dù là mặt trời lên cao hơn hay là mặt trời đang thấp thấp, nhưng mà rõ ràng nó là cái gì đấy nó nó tươi mới của một ngày ấy, thật là ganh tị với lại cái cái, gọi là, cái, ơ, cái tầm nhìn, cái hướng nhìn của cái căn nhà bạn đang ở đấy chứ, vừa biển vừa vừa cầu rồi còn vẫn có cái cái gì đấy rất là thiên nhiên vào buổi sáng. Thế thì đấy là một cái buổi sáng mà nó rất là, gọi là, đặc trưng của những cái ngày mà bạn có, ơ, công việc, đúng không? Thế còn các cái ngày đặc biệt như là cuối tuần, hoặc là những cái kỳ nghỉ lễ các thứ thì bạn có thay đổi cái thói quen vào buổi sáng không?
Ừm, chính xác, chính xác. <laughs> Ừm, đúng rồi. <laughs> Ờ. Ừm, đúng rồi. Ừ. Ừm. À, mình thì mình sẽ cũng cũng có một cái lịch trình khá là rõ ràng vào cuối tuần nha. Thường thường thì là cuối tuần nếu mà mình có một cái hoạt động gì đấy thì mình sẽ hay, à, hay hay hay tạo kế hoạch cho nó vào thứ Bảy. Nếu mà thứ Bảy đó mà mình có một cái hoạt động gì, ví dụ như, kiểu là, mình hẹn bạn bè mình đi ăn sáng này, hay là hẹn bạn bè mình đi ra biển để ngắm bình minh, hay là hẹn bạn bè mình đi leo núi hay đi chơi ở đâu đó, thì là mình sẽ dậy từ khá là sớm và chuẩn bị cho những cái hoạt động đấy. Còn nếu mà bình thường không có cái kế hoạch gì ấy thì là mình sẽ ngủ nướng, mình sẽ tự cho phép bản thân là được ngủ nướng vào cái ngày thứ Bảy đó đấy bạn ạ!
Ừm. Ừm. Ừ. Ừm. Ừm. <laughs> Công nhận nha, cho đôi khi chiều bản thân một chút thì nó sẽ cảm giác như đấy, mình vẫn thấy là cái mình cái quan điểm là ch chiều bản thân là sẽ làm cho bạn cảm giác như là vui vẻ hơn và, ờ, ấy hơn, đúng không? Mà đâu có phải là vì cái một vài lần chiều bản thân như vậy mà làm cho bạn bị trượt so với cái kế hoạch làm việc các thứ của bạn đâu, nhỉ? Mình thấy bạn quản lý thời gian các thứ khá là tốt đấy chứ! Ờ, thế còn từ những cái buổi sáng mà bạn quyết định sẽ đi ra ngoài và, kiểu như, đi chơi với bạn bè các thứ thì cái việc chuẩn bị nó có cần cầu kì lắm không? Ví dụ như ờ.
Ừm. Vui vẻ hơn. Ừm. Đúng r đúng rồi. <laughs> Mình cảm ơn. Ờ thật Đấy, thì thật ra là nếu mà mình có cái kế hoạch là mình đi ra ngoài và đặc biệt đấy là mình đi chơi với bạn bè mà không có phải, gọi là, hoạt động hay là vận động nhiều ấy, thì là mình cũng rất là thích cái việc đấy là mình mặc một cái bộ quần áo nó điệu đà một chút, mình trang điểm nhẹ nhàng một chút để mình đi ra đường. Bởi vì là cả tuần mình làm việc là mình đã ở nhà rồi, mình rất là có ít có cơ hội để có thể ăn mặc đẹp xong rồi đi ra đường. Ờ đấy rồi tương tác với cả mọi người ở bên ngoài nên là nếu mà mình có kế hoạch là cuối tuần mình đi ra ngoài thì mình sẽ có một cái sự chuẩn bị nó, ờ, kỳ công hơn một chút, nó xinh xắn hơn một chút so với cả ngày bình thường đó!
Đấy. Ừm. Đúng rồi. <laughs> Ừm. Đúng, đúng, công nhận đấy. Thế bạn có thấy rằng là cái năng lượng buổi sáng nó có cái ảnh hưởng rất là, ừm, lớn đối với lại cái năng lượng của bạn cả ngày không? <chuckles>
À, có nha, có nha. Tức là nếu mà cái buổi sáng hôm đấy mà mình, kiểu, có thể thực hiện được mọi thứ một cách trơn tru là, kiểu, mình cảm giác là cả ngày của mình là nó nó làm cái gì nó cũng hiệu quả, nó làm cái gì cũng cũng lợi ấy. Người ta hay có cái câu là đầu xuôi đuôi lọt ấy, còn có những cái buổi sáng nào là mình cứ làm cái này mình vấp cái kia. Đấy, xong rồi mình dậy, mình cảm thấy là tâm trạng của mình nó khó chịu này, rồi, ờ, mình nói chung là mình đụng cái gì nó cũng đổ, nó cũng hỏng á, là mình biết ngay được, tức là cái ngày hôm đấy là nó sẽ không ra gì rồi, kiểu gì cũng phải gặp một cái chuyện gì đấy. <laughs> Ừ, đó. Ừm, đấy, thế nên là với mình thì là cái cái năng lượng của một cái buổi sáng nó rất là quan trọng, nó, như kiểu, là một cái nốt mở đầu cho cả ngày luôn á.
À ha. Ừm. Rồi. Ừm. Công nhận nha. <chuckles> Có dấu hiệu, đúng không? <laughs> Có dấu hiệu, có dấu hiệu. <chuckles> Nên là nói chung là Ừm. Ừm, và vì cái nốt ưm, mở đầu cho cả ngày cho nên mình thấy cái lịch trình bạn sắp xếp ra như vậy nó cũng hợp lý mà. Nó không bị vã và nó cũng, kiểu như, vẫn có đủ thời gian để tận hưởng một chút trước khi vào giờ làm. Như vậy thì hợp lý, khá là hợp lý mà có thể học theo được. Đấy. Nhưng mà có lần nào mà bạn, kiểu như là, kiểu, chẳng may là bị cái đ cái đồng hồ hay như thế nào đấy nó trục trặc, xong rồi bị dậy xong phải chạy đua với thời gian các thứ không? Và khi đấy thì bạn xử lý vấn đề như thế nào? Ờ.
Ừm, <chuckles> Ừm, đúng rồi. Ừm. <chuckles> À, có nha. Ồ, thì nói chung đấy là mình thì, à, có những cái hôm mà không phải là đồng hồ nó có vấn đề gì, hay là cái điện thoại của mình nó có vấn đề gì mà mình không có thực hiện được cái việc đấy là sau khi mà tắt chuông báo thức một cái thì là mình sẽ phải ngồi dậy ngay ấy. Mà mình lại cứ nằm, mình nằm mình cầm cái điện thoại mình tắt chuông đi cái, xong cái mình ngủ tiếp. Đấy, thì có những cái hôm mà mình ngủ quên, mình ngủ quên đến cái mức độ mà nó phải kêu cái chuông báo thức thứ 2 là cái chuông báo thức mà, kiểu, mình đặt trước khi mà cái giờ mình vào làm khoảng tầm 5 phút ấy, thì lúc đấy là mình mới dậy, xong rồi mình cuống cuồng, cuống cuồng lên. Đấy, mình mở máy tính lên, mình, kiểu, ờ, vào làm, mình phải vào làm ngay lập tức, là lúc đấy là, kiểu, chưa có một cái chuẩn bị gì cả, lao từ giường ra máy tính ngồi làm thẳng luôn. Thì lúc đấy là mình sẽ cảm thấy là cực kỳ khó chịu luôn.
Ừm, ừm. <chuckles> Ừm. Ừm. Ừ, ừ. Trời ơi! Cuống cuồng, cuống cuồng luôn ấy. Ừ. Rồi. Rồi. Có khi ừ, có khi còn, kiểu, không kịp ăn sáng là điều đương nhiên rồi, nhưng mà có khi còn chưa kịp, kiểu như là, đánh răng rửa mặt các thứ một cách chỉn chu ấy nhỉ? Qua qua thôi, đúng không? Ờ. <chuckles>
Ừm, ừm. Ồ, đúng rồi, ừm. <chuckles> Đấy, thế thế là lúc đấy là mình làm là mình chỉ có mong chờ đến cái giờ nghỉ thôi, bởi vì bọn mình hay sẽ có những cái đoạn nghỉ ngắn ở giữa cái thời gian làm việc, nó chỉ kéo dài khoảng 15 phút thôi. Thì mình chỉ mong đến cái lúc đấy để chạy nhanh nhanh, chóng chóng đi đánh răng rửa mặt để cho nó thoải mái hơn thôi.
Ừm. Đấy. Ừm, ừm, công nhận đấy. Thế thì bạn có một cái lời nhắn nào mà muốn gửi đến chính mình vào mỗi buổi sáng không? Kiểu như là khích lệ, động viên tinh thần, kiểu, kiểu, gì đấy tương tự thế.
<chuckles> Ừm. Ờ, nói chung là vì một cái ngày làm việc nó được năng lượng và vì một cái ngày hoàn hảo thì hãy cố gắng dậy sớm và cố gắng thực hiện những cái, a, quy trình buổi sáng thật là tốt. <chuckles> Ừm. Ừm.
Đó <laughs> Rồi, rồi, rất thực tế luôn. Ô kê, nói chung là được chia sẻ và hiểu thêm một cái cách, ưm, vận hành rồi cái cách mà bạn thường bắt đầu một cái buổi sáng như thế cũng khá là thú vị ấy. Đấy, chúc bạn là luôn có đạt được những cái, ơ, ưm, mọi thứ như cái kế hoạch của bạn nha, và luôn có những buổi sáng thật tốt lành. Ừm.
<chuckles> Ừm. Ờ, mình cũng cảm ơn bạn vì đã, ừ, nghe những cái chia sẻ của mình nhá. Cảm ơn bạn, tạm biệt bạn nha.
OK. Bái bai!